Nakakatawa dun kasi hindi ko naman talaga gusto yung 2. <chuckles> Di ko gusto si Alden tsaka hindi ko gusto si Kathryn, sa magkaibang rason, ah. Pero, kasi ed at saka hindi ako mahilig sa palabas ng Pinoy. Ah, hindi ako mahilig sa pelikulang Pinoy. Gusto ko kasi mga aksiyon, ganyan, o kaya mga magic powers-powers. Wala naman tayong masyadong ganong pelikula lalo na nung 2019. Um, pero pinanood ko siya kasi paborito ng ex ko <chuckles> si Kathryn. May mga nakakatawa pa nga pag nanonood kami ng sine yung mga genre na gusto ko, nakakatulog siya. Tapos pag yung mga pelikula ni Kathryn, nakakatulog ako naman yung nakakatulog. Kaya, pero nung Hello totoo pero nung Hello, Love, Goodbye, di naman ako nakatulog, medyo naluha-luha pa nga ganyan. Pero yung rason talaga kung bakit ko nagustuhan yung Hello, Love, Goodbye, kasi una, nakita ko na may eroplano agad, eh, tapos OFW agad. Tapos si Kathryn pa 'no, ta's maganda pa yung soundtrack nga, "Kung Hindi Rin Lang Ikaw". Kaya ayun, relate na relate talaga ako. Tapos ano na yan, November pa yan pinalabas sa sa pagkakaalala ko, November pa yan pinalabas, eh, ang anniversary namin December, so talagang hmm limuot, totoo. <chuckles>
<laughs> Oo. Hmm. Oh. Oo. Mm. Ah. Mm. <laughs> Di ka nag-e-enjoy. <gasps> Oh. Hmm. Hmm. Hmm. Ayun. Mm. Mm. Oh, kalapit. Oo, pa parang i itinadhana sa'yo yung pelikula na yun 'no? Parang ip i inano talaga oo, parang ikaw na din yung writer, or kilala nung writer yung ano, baka sa inyo kinuha, in-adapt yung <laughs> oo.
Mm. Meant to be. Oo. Feeling ko kapitbahay namin, eh. <laughs> Wala wala na, nasaksihan niya, eh, yung mga pangyayari.
Oo, may pagkakataon bang ginamit mo yung pelikula na yun bilang comfort film naman? O pinanood mo ulit siya sa sabihin na natin after nung breakup meron ka pa ring mga, alam mo yun, yung mga pagkakataon na, "Eh, hindi, kahit masakit yun, papanoorin ko pa rin siya". Ilang beses mo sa ba siya pinanood?